Yani, bu Venedik'teki evlerde, evin dış kapısından girdikten sonra, evlerin kapısı yok algısı yaratmasın diye düşünüyorum. Eee, yani, bütün evler mi öyle yoksa size denk gelen ev, belki tadilatı yarım kaldı, eksik kaldı, kapıları takılmadan size mi verdiler? Hı hı.
Yok, tadilat. Yok yok, tadilatla alakalı değildi. Tamamen, hani, oranın, eee, mimarisiyle ilgiliydi ama tabii diğer evleri görmediğim için bir şey diyemem. Iıı, bir de ilgimi çeken orda, eee, şey olmuştu. Eee, o gondoldakilerin, eee, hepsi, eee, ı işte Venedik'te yaşayan, Venedikli kişilerin olması gerekiyormuş. Yani normal birisi gidip başka bir ülkeden başka bir vatandaş orda, eee, herhangi bir, eee, gondol, eee, hizmeti veremiyor.
Anlıyorum. Nedir? A!